سمعتها مش عارف كانت فرقة مين، ولكن لحن سيد درويش إيه ده؟! إيه ده بصراحة؟! يعني أنا م مش عارف اللحن ده أصلًا الناس اللحن بقى له أكتر من 100 سنة يا جماعة تقريبًا، داخل في 100 سنة، واللحن بتاعه ما ما ما يت ما يتنساش أصلًا، آآ، فبالتالي باحس كده إن الأصالة بتاعته هو أغنية برضه بتاعة آآ، آآ كان عامل أغنية مصريّة اللي هي بتاعة الأغاني ال النشيد الوطني.
إمم. أيوه. إمم، إمم. تمام، أيوه.
آآ، النشيد الوطني لمصر زمان، آآ بلادي ده، اللي هو كان اسمه <tsk> وط آآ، وطني آآ، بلادي، بلادي ده مش فاكر كان إسمه إيه ده؟ هو ده برضه اللي عامله، أ باحس كده إن ال إن ال إن الك إن الكلمات اللي بتطلع
آه. أيوه. آه. اللحن هو ال آه، والكلمات كمان.
أها. بالضبط، آآ فباحس إن زمان كان أحسن من دلوقتي، امم أنا مش عارف، امم الدنيا ابتد
إمم. إمم. يعني أنت حاليًا ما بتسمعش أي آآ مزيكا خالص أو أغاني ليها علاقة بالعصر اللي إحنا فيه، والّا مثلًا بتسمع مثلًا ممكن أغاني، بس أنت برضه يعني بتحب الحاجات بتاعة زمان وألحان زمان والأصالة دي؟
أنا أنا أكتر حد باسمع له آآ جديد هو هو مثلًا ع عمرو دياب مثلًا، بالنسبة لي هو أكتر أجدد واحد ومش كل أغانيه ما اقعدش أسمع له غير مثلًا م لحد 2000، لحد ألفين و ألفين وستة كده، 2007 آآ، 2010 maximum، بعد كده بدأ يعُك بصراحة. آآ، بس.
إمم. تمام. أيوه، واضح إن أنت بتحب الحاجات القديمة أكتر.

بُصي هو هو أنتِ كلامِك صح، أنا حاولت أعمل كده، ولكن ال أنا باسمع الفيلم م وباتفرج بس لازم أعيّط فيه، ما ما باعرفش إن أنا ما ما ما اشوفه ما أس ما لأن بيفَكّرني بيه. آآ، حاولت كتير إن أنا أ أسمعه كتير وأتفادى ولكن المصيبة كبيرة، آآ، مصيبة صعبة مش هاقول لِك مثلًا فترة س سنة قضّيتها في الجيش كانت صعبة فهتعَدّي، ده وفاة واحد و و والموضوع صعب، الموضوع صعب لأنه جالي فجأة. طبعًا، لحد آخر يوم في عمري، لأنه كنت صاحب عمري، فالموضوع صعب. آمم، باحاول أسمعها من فترة لفترة وأتفرج على المسلسل الفيلم بيفكّرني بيه وباخلّص وباطلع مثلًا أدعي له آآ، أعمل له حاجة لله آآ، لأن في بعض الأحيان بانساه مش بانساه يعني ما أقدرش أنساه طبعًا بانسى أعمل له حاجة.
إمم. أيوه، فاهماك. إمم، إمم. أيوه. فلِسّه مأثّرة فيك و إمم، إمم. إمم. إمم. طبعًا. اهم. إمم. بتتشغل شوية آه، وبتنسى مثلًا تعمل له حاجة حلوة آه، يعني حاجة حلوة برضه يعني إن أنت حتى ممكن تكون بتتفرج على الفيلم أو بتسمع الأغنية، هتتأثر وتزعل آه، بس هتبقى بتفكّرك بحاجة وكون إن أنت بتعمل له حاجة حلوة، ياه، حاجة جميلة أوي.
طبعًا. الحياة. بالضبط. ووالدته برضه والله ب ب باكلمها من الحين للآخر على طول، و وأمّا بانزل مصر بتفر باروح أقابلها وباقعُد معاها وبنتغدى ونقعُد، على قد ما أقدر باحاول أعمل كده، آآ، وأخيرًا كلها فانية يعني وكُلّنا بنروح. وبي
إمم. جميل والله، يعني ربنا يرحمه ويصبّرك إن شاء الله.
آمين يا رب.
طب قُل لي بقى، هو أنت في حاجات تانية بت في أغاني تانية أثّرِت فيك؟ يعني أنت قُلت لي بصراحة موقفين كده جُمال أوي. هل بقى في حاجات تانية؟
بس يا ست اهم.